देखिए हाँ अगर यहाँ पे बात करूँ बिल्कुल मुझे लगता है कि एक आदत तो है। मतलब कि जब मैं सोता हूँ ना तो कभी-कभी ऐसा रहता है मुझे कि मतलब मैं ग़लत पॉस्चर में सो जाता हूँ मतलब है ना अब जहाँ मतलब कि कभी अ, गर्दन जो है उसमें अ, जकड़न आ गई तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरा कभी-कभी पॉस्चर ख़राब हो जाता है। बाकी ऐसे मानसिक से रूप से कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे लगतीं और हाँ पॉस्चर का कभी-कभी लगता है मुझे कि पॉस्चर शायद मुझे सही करना चाहिए और इसकी मैं मतलब एक्सरसाइजेज़ भी करता हूँ। तो बिल्कुल बस वही मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है कि जो मुझे सही करनी है और समय के साथ मुझे लगता है सही हाँ, हाँ सही हो भी जाएगी बिल्कुल जी।
हुँ। चाह हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ह हाँ, सोते हुए पता नहीं चलता है। हुँ। हाँ, कई बार ना सोते हुए पता नहीं चलता है कि हाँ आप कौन से पोज़िशन में सो रहे हो, है ना? तो ये तो होता ही है सभी के साथ। तो मतलब आप मुझे मेरा आपसे आख़िरी सवाल ये है कि मतलब आपके सोने से पहले की आदतों में सबसे महत्वपूर्ण आदत कौन-सी आपको लगती है? और मतलब जिससे आपको सबसे अच्छी नींद आती है? है ना।
हाँ, वही-वही बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं जी। जी बिल्कुल। उहुँ। देखिए हाँ, मतलब मुझे लगता है सबसे पहले ज मैं वे कहना चाहूँगा जो मैं आपको शुरुआत में मैंने बताया था ना कि मतलब मैं अपना स्ट्रेस को मतलब मैं अब आज के समय में इस चीज़ को मैनेज कर च चुका हूँ कि अपनी काम कि कूका काम पे रखूँ निजी चीज़ों को निजी में रखूँ तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला ना कि आज के समय में मैंने जो दूध पीना स्टार्ट किया है वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद भी हुई है। जी।
जी। उम बिल्कुल हाँ। बहुत सही है। बिल्कुल हाँ। जी बिल्कुल। तो मतलब आपसे बात करके न मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही सरलता से मेरे अ, क्वेश्चन्स का आंसर किया। तो दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका।

उम, देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा बिल्कुल, टूडू लिस्ट मैं तैयार करता हूँ और मतलब मैं रात को नहीं करता वो मैंने इस का समय शाम का रखा है। मैं शाम को सोचता हूँ कि ठीक है अब कल क्या करना है। क्योंकि मैंने बिस्तर पे जाने से पहले जो मेरी आदतें रहती हैं ना वो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए सिर्फ़ आप और आपकी नींद होनी चाहिए तभी आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल टूडू लिस्ट का उपयोग करता हूँ पर बस फ़र्क इतना है कि मैं रात को नहीं बनाता। उसे ना मैं शाम को ऑफ़िस से आने के बाद ही बना लेता हूँ। जो कि बहुत अच्छी प्र प्रक्रिया है और सभी को करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोने से पहले आप देखिए ना ज़ाहिर-सी बात है कुछ भी करेंगे, वो तो आपके दिमाग में चलेगा ही। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में ना रखने के लिए बिल्कुल चीज़ों को पहले से करना स्टार्ट करें। हाँ, हाँ अनियमित तरीक़े से करें। जी, हाँ जी, जी।
अच्छा हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। अच्छा। बहुत सही है। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हमने पहले ही कर लो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। हुँ, तो मतलब आप ना बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ सोच रहे होते हैं या कभी सोचते हो कि हाँ मतलब किसी-भी चीज़ की कोई-भी मतलब अ, परेशानी या फ़िर कोई भी या
जी हाँ, मतलब हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ मतलब की ये जो आपने बात पूछी ना एकदम तनाव तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा-ऐसा तनाव भी होता है कि हमें मतलब सोच बिना सोचे हुए भी मतलब दिमाग में सोच आती है उस चीज़ की हाँ वो चीज़ मुझे लगता बहुत से लोगों के साथ होती है मेरे साथ भी होती है। पर वहाँ पे ना फ़िर से हमें सोचना चाहिए कि हाँ एक बुरा दिन ऐसा थोड़ी है की ज़िंदगी ही बुरी है। यही ख्याल मतलब जब भी मैं सोचता हूँ ना यार एक बुरा दिन नहीं तो था बुरी ज़िंदगी थोड़ी है, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी हौसला मिलता है ख़ुद से और मतलब फ़िर से जागने का मौका मिलता है उस चीज़ से। मुझे लगता है ये काफ़ी सही हाँ काफ़ी सही चीज़ है और अगर इस तरीक़े से ज़िंदगी को देखा जाए दृष्टिकोण ऐसा रखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है जी।
हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ, ये तो है। हुँ। हाँ, ये तो है। तो क्या मतलब कोई ऐसी व्यक्तिगत चीज़ है मतलब जिससे कि जिसे किए बिना आप मतलब सो नहीं सकते? जैसे कोई विशेष तकिया, कंबल या कोई वस्तु?